あの、週末は、くご家族で何してることが多いですか？
そうですね。週末、あの、特に連休3連休とかではない普通の週末だったら、土曜日、日曜日ですよね。で、どっちかは必ず、あの
うん。 はい。 うん。 うん。
か外で外に出て、何か活動、スポーツをしたり、あの、ハイキングをしたりとか
ええ。 うん。 ええ。
そういうことをするように、してます。もう、決めてます。
あ。あ、そうです。ああ、決めてるんですね。じゃあ、それ、ど土日のどっちかっていうのは、お天気とかですか？なんか、げん元気の度合いとかですか？
はい。 そうですね。うん。もう、ほんとお天気の都合もあお天気もあったり、あとはやっぱり、あの、子供の都合にもよるんですけど。ま、で
うん。 あ、そうですか。
はい。どちらかへは 何かをするって決めないと、ほんとにダラダラしちゃうんですよね。
うーん。 <giggles> ほんとですか？え、その、外に出られるっていうのは、あれですか？あの、家家の中で何かするより、外の方がな何か目的がああったりとか、何かご家族の趣味がとかあるんですか？
そうですね。あの、体を動かすのが一番の目的なので、あの、よくするのはサイクリング。
うん。 ああ。はい。 あ、そうですか。あ、じゃあ、絶対晴れてる方がいいですね。
はい。 そうですね。で、サイクリングで、あとは、ちょっとした山登りにい行く。
そうですか。 まあ。 はい。 ええ。
あとは、あの、テニス
ああ。
をするのと、あ、もうほんとに、これしくらいしかないんですけど。あ、あと <laughs>
え、沢山ありますよね。<laughs>
で、もうひとつは、あの、海に行くっていう。
あ、すごい。そんなに、選択肢あるんですね。
でも、その4つで、まあ、何をするってね、子供に聞くと、だいたい子供は、「あ、海に行く」なんですよね。
ええ。 うん。 あ、そうですか。それは季節問わず、海がいいんですか？
そうですね。季節問わず、海。うん。1年、<giggles> 年がら年中、海に行きたがりますね。
へえ。 あ、そうですか。え、もう、お近くなんですか、海が？
うん、い海はすごく近くです。
あ、そうですか。え、じゃ、まあ、な夏だとやっぱり、泳ぐっていうのは目的なんですか？
はい。 うん、およ夏になると、あの、ボディボード？
うんうん。
をやったりもするんですけど、もう、う冬とか寒い時は、行って、ただ貝殻集めたり。
はい。 ええ。 はい、磯遊びみたいな感じですか？
そう、本当そうですね。で、あのビーチってか砂浜なので、そこを歩くだけでも気づいたら、あの翌日ちょっと筋肉痛になってたりするんですよね、あの砂を歩くのって。
へえ。 うん。 あ、あ、そうそうですよね。なんかなんかすごい歩きにくいですもんね、砂浜って。へえ、そうなんですか。
うん。 はい。 で、そこに行くために、ま、だいたいちょっと3、4時間は過ごすので。
はい。 うん。
あの、砂遊びだけじゃ飽きてしまうので、あの、ビーチボール持ってったり。
はい。 あ、ああもうスポーツするんですね。
はい。
へえ、冬も冬も行けるんですね。
冬もそうですね。
そうですか。
行ってますね。<laughs>
あ、そうですか。じゃああれです、もう結構、う海が近いってか、もう気軽に、特別な場所というよりも気軽に行けるとこなんですね。
はい。 うん、そうですね。海はもうほんとに子供も好きですし、私も好きなので。
ええ。 はい。 あ、じゃあ、もう、年中楽しめる場所なんですね。ええ、さっきね、サイクリングもっておっしゃってましたけど、もうお子さんは自転車に乗れる年齢ですか？1人で？
はい。 うん。 あ、はい。もう大きいです。<laughs>
あ、そうですか。え、じゃ、自転車だと結構、あの、じゃあ普段行けないような遠出もされるんですか？
はい。 そうですね。あの 行く場所はいっつも決まってるんですけど、そのコースは。
あ。 へえ。
ただ、あの、住宅街を自転車で行くと、なんかちょっと発見があったりして、「あ、なんか、このおうち可愛いね」とかなんかそういう、そういう発見もありつつ、住宅街を抜けると、あの半島になってるところをずっと下っていけるサイクリングコースみたいなのがあるんですね。
うん。 はい。 うん。 ああ、はい。 ええ。 あ、そうなんですか。
はい。なので、そこを行くっていうのがもうお決まりのコースです。
あ、そうですか。じゃあそういう時の自転車っていうのはもう、あれですか？なんかスポーツ用の自転車なんですか？
うんうん。えっとね。ええ。 なんだっけ、ロードバイクとかではないんですけど、あの、ハンドルがもう真っ直ぐになってるやつ？
ええ。 あ、あの体は、あのちょっとま前前かがみじゃないんですけど、あ、直立じゃないやつですよね？へえ。
そうですね、うん。前屈みになるはい。それを、家族みんなが乗ってます。
あ、そうなんですね。すごいもう、あれですね。きっともう、運動神経、い良さそうですね、家族全員。
うーん。 いや、あの、どうなんだろうな。自転車は、夫がすごく趣味なんですね。
え。 ああ、はい。
で、夫はもうロードバイクとか、マウンテンバイクとか、いろんな種類のバあの、自転車を持ってるんですけどはい。私たちは、あ、その真っ直ぐなあの、何て言うの、ハイブリッドって多分言うんだと思うんですけど、その自転車に乗っていて、で、あの本格的なあのパッツパツの自転車のね、サイクリングの洋服って独特なの。<chuckles>
うん。 あ、そうなんですか。へえ。 ええ。 あ、はい。 へえ。 あ。分かります、あのきゅあの競輪選手が着てるようなやつですか？はい。
そうですそうです。 はい、あれを履いている、あの夫の後ろを、え、あの4人で「わあ」って言いながら追いかけていきま。
へえ、すごい。はい。 あ、すごいあれですよね。じゃあ、まママチャリはもう、の乗らない、あのいわゆるシティサイクルではないですね、全員。
じゃないですね。じゃないと夫に追いつかない。<laughs>
うん。あ、そっか、だってそれだけ、え、じゃあ、おとお父さんはもう本格的にじゃ、土日以外でも、おおしお仕事だったりはしなくて、それは趣味なんですか？
はい。 あ、あの出勤あ、仕事ではないんですけど、出勤にも自転車を使うくらい、あの自転車が好きです。
あ。 ええ。 あ。 あ、そうなんですね。ああ、そういうことですか。じゃあもう、あれですか、もう、お父さんがそれだけあの、普段からおしあの体を動かすのが自然だし、もうご家族もじゃあ、体動かすのがもうすお好きなんですよね、きっと。
うーん。 はい。 そうですね、それはもう、ほんとにちっちゃい時子供が小さい時から、かなり外に出て遊ぶっていうのが、あの、家族の休日の過ごし方ですね。
ええ。はい。 あ、そうですか。あれですか、もうあの、い意識して外に出るようにしてるんですか？
はい。 そうです。もう、ほんとに、あの先ほどもあの、言ったように、ほんとに意識しないと、ダラダラ、ダラダラ、ほんびっくりするくらいダラダラすしちゃうんですよ、みんなで。
<laughs> ええ。 あ。 ですか、家族全員がですか？え、なんかそれもそれで、なんかいいい時間かなって思いますが、じゃあ、そそれがあんまり好きじゃないんですか？ダラダラっていうのが。
はい、もう そうですよね。なでもなん なんか、ひ家族全員で何かをやれればいいんですけど、私たちのダラダラっていうのはみんながみんな携帯を見各々携帯を見てる
ええ。はい。 ああ、はい。 ああああ、ああ、じゃ一緒の家に各自もう、あの、違う画面を見て、別に話さなくっても共通の話題がなくってもっていう感じなんですかね。
っていう感じなんですよね。 そうなんですよ。 ただ家に居るってだけですね。
ああ、なるほど。そうですか。でも、さっきあの、や山ってお話もありましたけど、海もあって山も近くにあるんですか？
はい。 山はえっと車で30分ぐらい
でもさんじゅっぷんで行けるんですね。ええ、あ
行かないと、はい、行けないんですけど、そこに行って、大体登るのにあれは45分くらいかかるかな。
あ、は、じゃ結構大変ですね。
結構息が上がります。
ええ、でもそれだけ、ま、きっとお父さんは、もうあの、太腿なんかもうね、すごく鍛えられてますけど、じゃ、お父さんはへ平気な顔してスイスイ行かれるんですか？
そうなんです。 はい。 はい。行きますね。で、あの、大学生の子供も普通に走って行きます。
うん、え。 はい。 あ、走っていけるんですか？さすがで
はい。
そうですか。
そうなんです。で、高校生の子供と私がゼーゼー言いながらついていくんです。
うん、うん、あ でもついていけるってことは、ああ、そう相当体力ありますよね、ゼーゼー言いながらも。
そうですね。やっぱり男の子は体力が違うのかなと思いながら見てますけど。<chuckles>
へ はい。 そうですか。なるほど。え、じゃ、あの、ちょっと気になったのが、あの、大学生っていうと、もう、あなんか自分の付き合いとかバイトとか結構あの、家族以外のあの、付き合いも、ああるかなと思うんですが、それでも家族の時間を大事にされてるんですね。
はい。 はい。 うん。 はい。 あ、一応ね、あの、それは、おおお父さん命令ですね。
あ、そうなんですか。
うん。で、あの、しかもすごい早朝に行くんですよ。<laughs>
あ、出発がですか？
はい。もう、6時6時15分くらいにはもう、遅くても6時15分にはその山の下に居て。
ええ、すごいですね。え。 え、ちょっとそれはすごいですね。ちょっと、想像を超えてますね。え、えっと、そしたら、その週末の予定っていうのは、どどの時点で立てるんですか？前日ですか？
すごい早いんですよ。 木曜日の夜です。<chuckles>
あ、それももう、あの決まってるんですか？大体。
木曜日の夜には、あの絶対、集合するっていうルールを決めてるんですね。
あ。 かぞご家族で？はい。うわ。はい。
はい。で、そうしないと、もう、ほんとに子供は、ね、親より家族より、友達ですので。
うん。 ええ。
あの、木曜日の夜だけは、一緒に食べようっていうことにして。
あ、なるほど。じゃあ、夕食を取る時に、週末の予定も会議されるんですか？うわ、素敵ですね。
はい。 そうですね。で、全員集合ならいいんですけど、やっぱりちょっと、あの、毎週毎週全員が揃わない時もあります。
はい。 あ、そうですか。でもそういう時はもう、し仕方ないんですか？お父さん怒ったりするんですか？
うーん、お父さんは悲しがってますよ。<laughs>
あ、悲しあ、そうですか。でも悲しいんですね。<chuckles>
うん、なんか、こんなに、みんなが揃うと思ったから、朝早くにしてんのにって。言うと、もうやっぱりね、バイトとかで、朝夜遅く帰ってきたりすることもあるので。
ええええ。 あ、はい。
で、なかなか起きない
ああ、そっか。うん。うん。
だったりすると、うーん、でも「ほら山山行くよ」とか、「ビーチ行くよ」って言うと、でも、おなんだろう、男の子って精神年齢低いのかな？まだ、「あ、じゃあ行く」って言う言いますね。うん。<laughs>
がっかり。 はい。 あ、かわいですね。あ、じゃあ相当じゃ喜んで来てくれるんですね。
そうですね。で、もう午前中でおま終わるっていうのは分かってるので、子供たちも。
へえ。 あ、そういうものなんですね。ええええ。
はい、なのでもう午後に予定を組んで、午後はもう <chuckles> てんでばらばら
あ そうか。 あ、なるほど、でもそこは、もう絶対にあの、みみんなご家族で予定を合わせるっていうのは、もうあ当たり前というか、もう暗黙の了解みたいな感じなんですね。
になります。 そうですね。いや、えっと、どのタイミングだったかな、結構
ね。
えっと、1番上の子が高校生で、し2番目も高校生ってなった時に
はい。 うん。
あだ大学生、高校生ってなった時に、やっぱり、全然家族みんなで集めまらなくなったんですよね。
ええ。 ああ、そういう時期もあったんですか。はい。
はい。で、それであの、家族会議家族会議というか、あの「お母さんは寂しい」っていう風に言って。
ええ。 あ、ああ、改めて伝えたんですね。へえ。
はい。で、いつも、もう子供は3人なんですけど、上の2人はいないので、いつも3人家族 <chuckles> みたいに
うん。 うん。 あ、はい。
なることが多かったので、さび「お母さんは寂しいです」ていう風に言ったら、なんか、「おい、寂しいの？」みたいな。男の子はね。
うん。 <laughs> あ、そこで分かってくれたんですね。
それで、じゃあほら、木曜日はみんなでご飯食べようよって、え、で決めてうん、で、まあ体を動かすのは、あの子供もすごく好きなので、サイクリングはずっと続けてたんですけど
ええ。 へえ。はい。 はい。 ああああ、それもすごいですね。はい。
うん。ね、でも、あの、みんなでやれる こと、をしようねって言って。
レジャーとか？はい。
うーん。その時くらいから、意識して、いやるようになりました。
あ、そうですか。じゃあもうあの、こうる家族の歴史としては、もうほぼ、ずずっとっとことですよね。お子さん小さい時から ずっと。すごい素敵。
そうですね。 子供が小さい時はもっともっとなんかもう活発に動いてた気がします。
あ。そうですか。でもお母さんえっと3人お子さん育てられて、すごいお母さんもやっぱり元気なんですね。
うん。 いや、元気じゃないので、運動しなきゃいけないなと思って。
うん。あ、なるほどね。あ、あ、そっか、体力をつけるっていう意味では運動が大事 か。
はい、頑張って意識してやろうと思ってます。
あ、そうですか。でもそれだけ長い間続けられてやっぱり、あのずっとそうやって家族で過ごしてきて良かったと思われます？
うん。 思いますね。で、あの、ね、なんだろ、今もおっきい子は、あの、かにょ彼女とかね「連れてきていいよ」って言うと、あの連れてきてくれるし。
うん。 ええ。 はい。 あ、それはすごいですね。へえ、すて
はい、なんかすごくね、あの「お母さん、お父さんには紹介したくない」とかそういうのではないので。
あ、ああ、じゃあもうオープンなんですね。へえ。
はい。あ、そうあ、それだからきっと揃ってるのかもしれないですね。
あ、ああ、なるほど。そういうところでも。
うーん、友達も連れてきますしね。ビーチバレーとかやったりしてます、そんで。
あ、それも素敵ですね。ええ、じゃあよっぽどあれですよね、お友達もその彼女もきっと楽しい場なんでしょうね。
うーん、そう思ってくれてると嬉しいです。
あの あ、うーん、でもそうだと思います。ええ、素敵なお話ですね。あの今日の週末のご家族での、わお話、すごく興味深かったです。楽しかったです。ありがとうございました。
はい。 いやいや。 はい、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。
はーい、では失礼します。
はい。